Читай умные книги и всё, ни одного названия, ни зачем мне это пригодится, э, вообще никак, типа, а, м: ну, стыдно не знать. Вот так примерно критика выглядела, ну под, как раскол в молодёжном возрасте, и и к э, что она сделала лучше? Понизила на самооценку? Конечно, понизила, стыдно не знать, я должен только стыдиться. То есть не и
<laughs> Понятно, да. Да, зачастую так происходило в да, в воспитании м многих людей, да.
Да, не да, нет бы сказать, да: вот, э, Пётр Иванович прочитал эту умную книжку, теперь он зарабатывает по миллиону долларов в год, и живёт себе припеваючи, она ему очень помогла. Хм, интересно, может и я так смогу. То есть разница в принципиальная. А вот. Поэтому, действительно, человек может многого не знать и должен многое не знать, это вообще нормально.
Так. Мгм. Ну да. Но если мы всё-таки отвлечёмся от профессиональной сферы, тут действительно как бы проще критику воспринимать, потому что, да, ну, все заинтересованы, то есть ты действительно более восприимчив, мне кажется, да, к любому, э, замечанию, критике, а где-то ты наоборот жадно впитываешь эту информацию, потому что она тебе нужна, да, когда ты тока особенно начинаешь или меняешь какую-то сферу деятельности. Тут всё в проще. А вот что касательно личных отношений, вот в какой в какой ситуации ты будешь воспринимать критику как нужную и кэ и как будешь, да, наоборот, вот ну, как болезнь, я говорю, как манипуляция это понятно. Это ту как бы это в жизни часто встречается. А, вот именно наоборот, как ты разделяешь, да, что тебе полезно, и когда ты тоже немножечко вот это личное эмоциональное как бы подавляешь, да, чтоб тоже не ответить, да, просто на неё. А когда ты понимаешь, что что-то не так.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да. Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Как болезненно? А как нужно? Ага, м. Ам. Мгм. Мгм. Мгм. М, я понимаю, да, ну в вопрос когда не переходит нас во взаимное уязвление друг друга как бы вот. Ну, действительно, если критика направлена на то, чтобы не сделать мне больно, а что-то во мне поменять, м, поведение скорее всего или отношения, и то, и то и то релевантно, вот. И вопрос, конечно, в более деликатной формы подачи, то есть я не очень приветствую хабальство как бы, вот. И. В личных отношениях тем более, то есть я за деликатность.
Ну да. Так. Мгм. Мгм. Прямолинейность тоже не твоё. Ну, если ч человек без негатива, но прямо скажет просто, вот ш
М, как. Ну, я думаю, что для прямолинейности всё-таки нужно понимать контекст. Ам, вообще, моё устойчивое мнение, что люди, м, зачастую впадают, а, в эти вот споры и так далее в эмоциональные из-за отсутствия контекста, то есть они говорят одними и теми же словами, но о разных вещах.

То мне не надо. То есть они, естественно, негодуют и возмущаются, их же задача продать, а моя задача оставаться собой. Если мне понравится, я обязательно куплю. Но вот эти напутствия, чтобы я же не не проклятие им вслед кричу и бросаю трубку, мне важно поговорить вежливо, даже если это спам.
М. Н-да, ну, т удивительно, что ты вообще с ними разговариваешь, потому что это, действительно, как бы не такое частое явление. Ну, тебе это прям вот интересно как раз, э, же, ну, как как будет происходить диалог, с какой целью это ты, если ты
То есть я пытаюсь оставаться А я я просто иногда ставлю себя на их место, у меня же тоже были продажи, там и техника холодных звонков, и так далее. И то есть услышать обратную связь, а что хорошо, а что не хорошо. То есть проблема-то в том, что когда ты слушаешь собеседника, это важно, И собеседник, с которым ты говоришь, он может дать тебе ценную информацию, и ты можешь корректировать. Хуже, когда этот скрипт не корректируешь. И очень многие люди там живут так, что они свои сценарии жизненные не корректируют. Отсюда все эти проблемы, ну, вплоть до от личных отношений до профессиональных.
Ага. Так.
То есть они они ищут того, кому понравится, я бы так это охарактеризовал.
Да, ага. Хм, ну, а т а ты, э, ц даешь им уроки жизненные, <chuckles> я правильно я понимаю?
Поведение. Ну, я даю уроки жизни не в том смысле, что я чему-то хочу научить, я им уроки жизни, как общаться именно со мной. То есть если вдруг они звонят мне, понятно дело, что я понимаю вот это внутри себя что им без разницы, кому они звонят, а, они не звонят конкретно мне. Но, может быть, им поможет, если они продают какой-то продукт, я мошенниками так абстрактно назвал, продукт, который никому не нужен, спам скорее такой. М, вот то, возможно, что есть покупатель, и, может быть, им оказался бы я при определённых условиях.
Профессиональные. Мгм. Мгм. М, мгм. Понятно. Ну, в общем, а, это видимо твой опыт, да, но он же с твоими личными качествами, ты вот, э, такой, а, добрый самаритянин <laughs> решаешь дать им уроки, да, личных продаж.
Н-да. Мгм. Да, но я я к тому, что, давая эту критику, мне не хочется уязвить самооценку этого человека, ему и так нелегко. Я просто превзойду человека там с красным ухом, который постоянно названивает всем. То есть он, может быть, и сам не рад, и жизнь его сплошное горе и несчастье.
Так, ага. Ну, у м, вполне возможно, да.
Э, то есть оставаться человеком- это важно, с кем бы ты не разговаривал. То есть я считаю, что разговаривать можно со всеми и надо говорить со всеми. Может быть, человек, э, в разговоре со мной одумается и придумает какую-то другую жизненную стратегию и будет жить счастливо.
Мгм.